Bir başarısızlıkla karşılaştığında ne yaparsın?
Öncelikle, böyle, kısa bir mola vermeye çalışırım. Eee, ne oldu, ne bitti? Eee, nasıl davranmalıyım? Eee, bir mola verip aslında, ııı, biraz bu başarısızlıkla yüzleşmeye çalışırım diyebilirim.
Hıı. Tamam. Anladım. Bu mola aslında biraz da o başarısızlığı k ııı, tanımını yapman için mi acaba faydalı oluyor? Yani, başarısızlığı, eee, ilk karşılaştığında tepkin ne oluyor? Bu, uuu, molada nasıl davranıyorsun kendine?
Hı hı. Ya Açıkçası daha önceleri başarısızlıkla karşılaştığımda çok üzgün hissederdim. Ama, eee, uyguladığım ve aldığım profesyonel destekle aslında hayatta bazen dipleri görmek veya başarısız olmak da, eee, aslında bize birçok öğreti, eee, sunuyor. O yüzden, eee, duygularımı anlamak için, eee, öncelikle bir es veririm, bir mola vermeye çalışırım genellikle.
Hıı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet, bu yapmış olduğun gerçekten çok mantıklı görünüyor. Eee, bir, iii, destek almaktan bahsettin. Eee, yönlendirme olarak bu desteği bir, eee, koçluk olarak mı, mentörlük olarak mı yoksa psikolojik destek olarak mı? Her birinde denediğin bir yöntem oldu mu işe yaradığını düşündüğün?
Hıh. Evet. Evet, daha önceleri, emm, eee, kaygıyla, ııı, birkaç, ııı, sorunum o olmuştu, ııı, bazı durumlarda. Özellikle, eee, başarısız olduğum veya kötü hissettiğim durumlarda, eee, aşırı kaygılanıyordum. Eee, bu kaygılarım bazen, eee, kontrol altına almakta zorlanabiliyordum. O yüzden, eee, profesyonel destek almaya kalış eee, çalıştım. Duyguları dengelemek ve daha iyi bir şekilde, eee, değerlendirmek ve kimseyi incitmeden, kırmadan, eee, bu şekilde, eee, profesyonel bir destek aldım diyebilirim.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Bu gayet anlaşılır görünüyor. Çoğu insan yaşadığı işle ilgili, eğitim hayatıyla ilgili, ailesiyle ilgili, özel hayatıyla ilgili birçok konuda gerçekten, eee, bu süreçlerde psikolojik destek de alabiliyor. Terapi desteği olsun ya da profesyonel hayatında, eee, birtakım başarısızlık endişesi olan ya da yöneticileriyle çalışma arkadaşlarıyla sorun yaşayan kişilerin, eee, koçluk ve mentörlük gibi aynı zamanda yine terapi desteği gibi birçok araca başvurdukları görünüyor. Bu gayet anlaşılır. Peki, eee, bu destekleri aldıktan sonra, ııı, başarısızlık konusuna ya da kaygı konusuna, eee, yaklaşımın nasıl oldu? Nasıl adımlar atmaya başladın?
Hı hı. Hı hı. Hıh. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, az önce de belirttiğim gibi önceleri, eee, daha çok aslında, eee, egom hemen devreye giriyordu. Yani, önceden, eee, daha çok kendi düşüncelerim önce devreye giriyordu. Şimdi, eee, refleks olarak bir mola veriyorum ve onu daha sonra değerlendirmeye çalışıyorum. Mesela, eee, şimdi biliyorum ki baş Evet, evet, hı hı. Kesinlikle. Yani, şu an şu anda biliyorum ki, yani, başarısızlık genelde bir şeyin yeniden tasarlanması gerektiği anlamına geliyor benim için. Öncelikle duygularımı düzenliyorum, diyebilirim.
Hımm. Evet. Hı hı. Hımm, durduruyorsun kendini. Anlık bir duruyorsun. Hı hı, anladım. Evet. Hımm, anladım. Hı hı, evet, yeniden tasarlama demen gerçekten kulağa çok mantıklı ve aslında üzerine çalışılmış bir şey gibi geliyor. Bu yeniden, eee, tasarlamayı biraz açabilir miyiz? Yani, ne yapıyorsun, nasıl analiz ediyorsun bu duygunu?
Hı hı. Hı hı. Ya, aslında, ııı, Türkiye'de de, yani, kültür olarak hep bir, eee, olumlama, eee, yöntemi var veya her şeyin, işte, olumlu olmasını düşünürüz, işte. Hatta bir deyimimiz vardır, belki bilirsin. İşte, Allah, eee, kimseyi, eee, işte, kötü insanla karşılaştırmasın, eee, gibi. Evet, hemen bir olumlama veya, işte, olumlamaya çekme yöntemi var ve, hani, eee, itibar veya, işte, başarısız olunca aslında olumsuz, eee, bir anlam geliyor. İşte, hatta başarısız olunca, işte, ayıplanma da, eee, olabiliyor. İşte, mesela Türkiye'de, eee, çocukların genel eğitiminde bilirsin, eee, işte, başarısız bir öğrenci, işte, tembeldir veya bir ayıplanır. Eee, aslında öncelikle her şeyin, eee, bir nedeninin olduğunu bilmek, eee, çok önemli ve çok değerli diyebilirim.
Hı hı. Evet, hemen verilir, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı, evet. Hı hı. Evet, çok doğru. Eee, biraz önce itibardan bahsettin. Eee, toplumda, eee, birçok toplumda tabii, eee, başarı tanımı da değişebiliyor. Bazı toplumlarda, Türk toplumunda mesela, ııı, işte, okul puanlarının, ders puanlarının iyi gelmesi, karnenin iyi getirilmesi, sonrasında üniversitenin kazanılması, üniversitede iyi bir bölüm kazanılması, üniversiteden sonra iş hayatına girilmesi, e, terfi alınması, sonra evlilik gibi birçok bir, eee, sıralama yapılabiliyor. Toplumdan topluma değişen başarı ka yargıları var. Eee, e, Avrupa'da, Amerika'da da farklı şeyleri birçok yerde görebiliyoruz, yazılanlardan da okuyabiliyoruz. Peki, senin genel olarak, eee, başarı tanımın nasıl? Bunu biraz, eee, hem değerler anlamında hem de sana hissettirdiği duygu anlamında anlatabilir misin?
Hı hı. Evet, hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, aslında, eee, başarı tanımı değişiyor benim için. Eee, önceleri kendime karşı daha çok serttim. İşte, yapmak istediğim hedefleri veya tutturmak istediğim, eee, kendimce totemleri, eee, uygulayarak, eee, belli bir hedefe ulaşmak için, eee, çok çabalıyordum. Eee Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Sertlikten kastın şey mi, yani, kendine şefkatli olmayacak şek derecede bir sertlikten mi bahsediyorsun? Anladım.
Evet, hı hı. Daha önceden kendime karşı bir sertlik vardı. Tabii, aldığım profesyonel destekle, eee, yani, bu önceleri davrandığım nasıl böyle bir hata yaparsın, diye kendimi hırpalamaktan çok, eee, şu anda kendime karşı nezaket göstermek bir zayıflık değil aslında, eee, iyileşmeyi de hızlandıran. Eee, o yüzden başarı kavramına geri dönecek olursak benim için başarısız olmak da aslında büyük bir başarı diyebilirim. Veya düşmek veya, eee, iii, tekrar dibi görmek, eee, ve dipten sonra, eee, küllerinden yeniden doğmak aslında başarı olabilir.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet. A! Anladım, hı hı. Evet, bu aslında bahsettiğin şey o başarısızlık içerisindeki fırsatı görmek gibi bir şey mi? Biraz öyle duyuyorum. Peki, eee, öğrenme de bir süreç, eee, baktığında, eee, öğrenirken de kendini keşfettiğin, eee, bir süreç yaşıyor insan. Eee, bu ilkokulda başlıyor belki ya da ilkokul öncesinde de aslında aileden ilk kelimeleri öğrenmekle başlıyor ama kendini hatırladığın, bilinçli olduğun dönemin biraz daha ilkokuldan başladığını düşünürsek sen, eee, okul hayatın boyunca ki bir başarısızlıkta mı yoksa iş hayatı ya da yüksek e eğitim sürecindeki bir başarısızlıkta mı daha çok etkilendiğini gördün? Genel olarak hangi aşamalar senin şu ana kadar unutamadığın ve içerisinde başarı ya da başka bir fırsat bulduğun başarısızlıklar oldu?
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı, ya, açıkçası, eee, başarısız olarak gördüğüm en büyük şey, eee, kendime karşı dürüst değildim daha önceleri. Belki benim için bu olabilir. Eee
Hımm. Dürüstlükten kastın nedir?
Hı hı, tabii. Eee, yani, bu az önce de bahsettiğin gibi okul hayatı olsun, üniversite hayatı olsun, eee, hatta iş dünyası olsun, eee, kendime karşı dürüst değildim. Eee, o da, yani, şu oluyor, eee, duygularımı açıkça ifade edemiyordum. Yani, net değildim. Eee, yani, eee, duyguları açıkça belirtmek ve paylaşmak aslında çok büyük bir erdemlik ki, eee, birçok insan, eee, işte, duygularını açıkça belirtmediği için aslında başarısızlıkla karşılaşıyor. Mesela başarısız olduğunda, eee, bir tepki vermediysen veya, eee, kendini iyi bir şekilde ifade etmediysen, eee, aslında daha da kötü hissediyoruz. O yüzden, eee, nazik olmak, nezaket göstermek kendimize, eee, birçok şeyin çözümüdür, eee, diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı, evet. Hımm. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Peki, eee, bazen de, eee, ilişkilerde başarısızlıklar olabiliyor. Bu aile içi ilişkiler olabiliyor, ebeveyn ilişkileri olabiliyor, eee, ya da bir, eee, partner ilişkisi olabiliyor. Orada da bir, eee, ilişki eee, nin gidişatında başarılı hissetmediğin olabiliyor. Eee, bu konular nasıl? Yani, mesela bir ebeveynle, eee, ilişkindeki başarısızlık nasıl olabilir? Yani, nerede başarısız hissedersin kendini böyle bir noktada?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, açık Hı hı. Eee, bu konuda, eee, duygulara yer vermek çok önemli. Eee, yani, duyguları paylaşmak ve karşılıklı bir şekilde, eee, saygı duymak, saygı göstermek çok değerli. Eee, çü bu yüzden açık iletişim, eee, ve net iletişim, eee, bu konuda çok ö önemli. Eee, kilit nokta diyebilirim. Çünkü ebeveynlerde de aslında, eee, ebeveynlerin, eee, çocuğuna, eee, karşı bir yaptırım uygulaması, eee, aslında çok doğru değil. İşte, s eee, ceza ödül yöntemi gibi. Eee, çocuğun duygularına, eee, açıkça, eee, net bir şekilde dinlemek, onlara saygı göstermek, onların nasıl hissettiğini anlamak, empati kurmak çok değerli. Bu hem ebeveyn, eee, aile için geçerli hem arkadaş çevresi için geçerli hem de ikili ilişkilerde eee, ki diyaloglarda çok etkili bir yöntem, eee, olabilir.
Hı hı. Hı hı. Hı hı, evet. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet, olabilir. Peki, eee, bazı toplumlarda, eee, kişi er 18 yaşına girdiği an itibariyle ya da 16 yaş da olabiliyor, ailesiyle yaşamaktan daha kendi ayakları üzerinde durduğu, kendi bireysel hayatına geçiyor ama, eee, bizim toplumumuzda bu çok görülmüyor. Tabii bunun içerisinde, arkasında birçok sebep olabilir, aile gelenekleri, ailenin bakış açısı, belki maddi durum olabilir, birçok şey olabilir ama bu 2 eee, bireyi, eee, kıyaslarsan, 2 taraftaki tam tarzını da, eee, başarı ya da baş daha doğrusu başarısızlıkla baş etme konusunda, eee, hangisinin daha başarılı olabileceğini düşünüyorsun? Bu etkili midir bir kişinin hayattaki başarısına konusunda?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, evet. Kesinlikle etkilidir. Eee, yani, açık ve net iletişim, eee, bence her alanda uygulanmalı. Eee, çünkü, eee, ben, yani, eee, 18 yaşında bir genç olsaydım şu anda, iii, ilk olarak, eee, kendi duygularımı anlamaya çalışırdım. Eee, ve onlara karşı, eee, daha da açık olabilirdim. Hem ebeveynlerime, eee, aileme karşı, eee, net bir, eee, tavır, eee, dürüstçe bir, eee, tavır sergilemek çok de önemli olurdu. Eee, bu yüzden, eee, ebeveynlerin de, eee, çocuklarına karşı empatik, eee, olabildiğince anlayışlı, eee, ve iyi bir dinleyici olmalarını tavsiye ediyorum bu konuda.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, eee, b toplumdan topluma değişen bir konu çünkü bu. Baktığında, eee, d eee, bazı gençlerin gerçekten, eee, aile tarafından belli bir yaştan itibaren hayatta ayaklarının üzerinde tek başına kalması konusunda cesaret görürken, bazılarının gerçekten ailenin gölgesinde olmak, onların gücünden yararlanmak ve zor anlarında zaten yanımda ailem var deyip bazı konulara girişme konu açısından çok cesaretli olmadığı gözlemleniyor ve konuşuluyor. Eee, bu noktada peki, eee, tekrar başarı konusuna dönersek, eee, geçmişe göre başarı konusunda, eee, senin tanımın değiştiyse eğer, eee, nasıl bir tanıma sahipsin şu anda? Ya da eskiye göre aynıysa da yine başarı tanımını yapabilir misin?
Hı hı, evet. Hı hı. Evet. Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, tabii. Yani, benim için şöyle, eee, yani, ilk öncelikle 5 nedeni iyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Hata yaptıysak veya başarısız, işte, neden, nasıl, niçin, eee, kim gibi 5N1K, eee, sorularını sormak, eee, bir de kendimizi suçlamadan, eee, vazgeçmeden, pes etmeden ve sürekli savunma moduna geçmeden, dinleyerek, iyi bir dinleyici olarak, eee, bu süreci, eee, çok iyi bir şekilde yönetebileceklerini düşünüyorum. Çünkü, eee, az önce de, eee, ilk, eee, başlarken belirttiğim gibi aslında ba eee, başarısızlık da, eee, başarısızlığın bir nedeni vardır. Eee, o yüzden, eee, her şeyin bir nedeni olduğu için, eee, öncelikle anlayarak, anlamaya çalışarak, eee, ona göre adım atarsak her şeyin, eee, bir mutlaka çözümü vardır, diye düşünüyorum.
Hı hı, hıı. Nedir bu 5 neden? Hımm, hımm. Tamam. Hı hı. Evet, ı hı. I hı. I hı, evet. Hı hı. Evet, gerçekten öyle. Eee, peki, eee, son olarak hayatının bundan sonraki sürecinde eee, ki başarısızlık, eee, artık eskiden şunda başarısız olduğumda üzülürdüm ama artık şu başarısızlık beni çok da üzmez dediğin bir örnek verebilir misin? Nedir bu?
Hı hı. Hı hı. Yani, aslında, ımm, ben hayatta her şeye açığım <chuckles> aslında. Yani, çünkü biliyorsun hayat da aslında inişleri ve çıkışları olan bir yolculuk. Eee, o yüzden, eee, ben, eee, yani, genelleme yapmak istemiyorum ama her şeye açık olmak da, eee, çok önemli, yani, bu adımda. Çünkü bazen A planı git eee, istediğimiz gibi gidemeyebiliyor. O yüzden B planı hatta bazen C, D, artık hangisi olursa ve her şeye açık olmak, eee, beklentilere veyahut da beklenmedik şeylere açık olmak, eee, çok önemli ve değerli. O yüzden, eee, her şeyi deneyimlemek, eee, kesinlikle. Öyle özetleyebilirim.
Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı, hı hı. Evet. Aslın Hı hı. Aslında, belki de hayata dair her şeyin olabileceğini kabul edip beklentileri düşürmek en doğru, ııı, davranışlardan biri de olabilir belki. Bugün çok keyifli bir sohbetti, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.
Evet, ke Benim için de öyle. Ben de çok çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.